Betul, jadi kalau misalnya tuh nontonnya tuh kayak, eee, film drama, gitu, atau film komedi, atau film romance, gitu, itu kayak nggak tahu aku, kayak ngerasa tuh, kayak nonton di rumah aja nggakpapa gitu, maksudnya nggak butuh yang, efek spesial, gitu.
Mmm. Ah, iya, eee. Dengan audio-audio yang gede gitu kali ya, Kak? <chuckles> Hmm.
Betul, jadi kayak nggak butuh sesuatu yang terlalu spesial gitu untuk menonton genre-genre semacam itu, yang penting eee, apalagi kan kalau film-film kayak gitu kan kekuatannya tuh kan ada di ceritanya gitu kan ada di ceritanya gitu, ada di, apa namanya itu yang pasti bukan di ke bukan di CGI kayak film superhero, gitu, atau di efek atau di adegan action-nya, gitu. Jadi, eee, hal yang ditonjolkan dari kek yang jadi kekuatan filmnya itu beda. Nah, itu yang bikin aku jadi ngerasa kalau, eee, genre-genre semacam drama dan lain-lain itu lebih, aku nggak masalah gitu nonton di rumah dan kan, maksudnya nggak keluar duit juga kan, gitu, kalau di rumah. <laughs>
Hmm. Oke, betul. Mhm. Mmm. Oke. Nah, betul betul. Nah, kalau sebenernya sih, Kakak, tuh tipikal orang yang, eee, suka nonton yang ramai-ramai tadi ya, di bioskop nonton bareng? Atau mem misalnya justru lebih nyaman, mmm, sendiri di rumah nih, Kak? Sebenarnya lebih tipe yang mana nih, Kak?
Aku itu lebih suka nonton, eee, sendiri sebenarnya, tapi kalau misalnya tuh, eee, pa sama pasangan tuh biasanya sering juga kalau misalnya nonton genre yang dia kan enggak terlalu suka genre-genre kayak superhero-superhero gitu kan, biasanya kayak cuma ngikut-ngikut aja, gitu. Apalagi kalau nonton yang di studio yang 4DX dia enggak mau, karena maksudnya kayak udah kursinya kan sendiri-sendiri tuh kan, terus kayak goyang-goyang gitu dan maksudnya kayak goyang-goyang gitu kan kursinya, gitu. Dia enggak nyaman Iya, dia dia enggak nyaman jadi biasanya tuh kalau nonton bareng ya berarti kayak filmnya tuh kayak drama, ya kayak gitu-gitu, romantis-romantis kayak gitu-gitu lah. Tapi kalau misalnya nonton, eee, film kayak superhero atau film action itu biasanya tuh, aku lebih banyak sendiri sih. Aku sebenarnya suka suasana ramai kalau, misalnya kayak nonton film superhero tuh, aku suka suasana ramai sebenernya, jadi maksudnya kayak kalau bioskopnya tuh penuh, ramai, terus soalnya tuh kayak kalo di film superhero tuh kan kadang tuh ada adegan-adegan tertentu yang penonton tuh pada sorak-sorai gitu kan.
Mhm, ah betul. Mhm, oke. Ya mhm. Ah, jauh ya, Kak? <laughs> Heeh. Ah, oh, efek-efek itu, mhm. Oke oke. Mhm, oke. Mhm. Ha iya! Betul betul. <chuckles>
Nah, itu aku aku suka tuh. Tapi aku memang enggak yang kayak, eee, ramai-ramai ngajakin temen-temen, "Eh ayo nonton ini, film ini!" Enggak, nge jadi kayak, suka suasana ramai di bioskopnya tapi akunya datengnya sendiri, <chuckles> gitu.
Mhm. Oke oke oke. Nah, tapi menurut, Kakak, dari tadi kan, Kakak, tuh banyak banget ya ngomongin tentang kayak, eee, kelebihan dari bioskop, apa nonton bioskop. Nah, sebenernya ada nggak, Kak, sisi yang, mmm, agak nggak enaknya atau sisi-sisi yang kekurangannya nih nonton di bioskop itu, ada nggak, Kakak, temuin?